अम, बिल्कुल देखिए अ, मेरे घर में ना स्टार्टिंग से मुझे लगता है कि ये माहौल ना बड़ा अच्छा-सा रहा है, चुलबुला सा रहा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स की ना लव मैरिज रही है तो अ, हमेशा मम्मी-पापा के बीच में नोक-झोक सा और प्यार-सा हमेशा दिखते रहता है हर चीज़ों में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है। तो डैडी ना जो फ्लर्ट भी करते हैं और आप देखो ना कि पुराने गाने में जो फ्लर्टिंग लाइन्स भी होती है वो इतनी अच्छी होती है। मतलब क्या मुझे ना ऐसा लगता है कि क्या भी नए गाने बनाने की देखिए मैं इस चीज़ को डिनाइ नहीं कर रही हूँ कि नए गाने भी बहुत अच्छे होते हैं कहीं न कहीं आपको बहुत सुकून मिलता है बहुत अच्छे जैसे सिंगर्स हैं। बट जो पुराने गाने में जो लाइन्स होती थी ना अ, गाने वाले तो होते ही नहीं हैं बेहतर कहीं न कहीं। बट जो लिखावट होती है जो राइटर्स होते हैं जो लिखते हैं गानों को कहीं न कहीं वो भी बहुत महत्व रखता है कहीं न कहीं। जैसे आप देखो ना अ, "कौन दिसा में लेके चला है डगरिया" करके एक सॉन्ग है वो अ, न क नदिया के पार मूवी का सम्थिंग कुछ है ऐसा। तो उसमें जो फ्लर्ट्स करता है उस गाने में जैसे फ्लर्ट कर रहा है कि अ, कितनी दूर और मुझे लगता है वो सब कितनी अच्छी है कहीं न कहीं और वो देखिए ना वही सब गाने कहीं न कहीं अभी भी ट्रेंड में था कुछ स कुछ साल पहले या कुछ दिनों पहले मुझे ध्यान नहीं है। बट मैंने सुना था कहीं न कहीं, तो मुझे लगता है ना पुराने गाने बड़े बेहद अच्छे होते हैं कहीं न कहीं।
जी। अच्छा। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल।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
और मेरे घर पे वो माहौल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मुझे म्यूज़िक्स बहुत पसंद है और मैं बचपन से म्यूज़िक सुनते आ रही हूँ, बजाते आ रही हूँ, तो शायद मुझे और भी ज़्यादा पसंद आने लग गया है। चाहे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ या दादा-दादी की बात करूँ वो लोग भी काफ़ी सुन सुनते थे मुझे याद है कहीं न कहीं।

उम, अगर सच बताऊँ तो देखिए अ, हम जब जन्म लेते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो माँ होती है, हम गर्व से ही उनसे अ, कहीं न कहीं कनेक्ट होते हैं, है ना। अ, तो मुझे लगता है कि जब हम अ, किसी की आवाज़ नहीं पहचान पाते या किसी का कुछ भी नहीं पहचानते, ना हमें धुन, ना हमें बीट हमें कुछ भी नहीं समझ में आता, होता है, तब भी हम माँ की अपनी आवाज़ जो सुनते हैं ना, उससे समझ में आता है कि हाँ, हमारी मम्मा ही है, वही गा रही है कहीं न कहीं। और वो भी तो देखिए ना, कि मम्मा लाख कितनी भी बुरी सिंगर हो या कुछ भी हो, बट हमें अ, उसी आवाज़ से सुकून मिलता है कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो पहला म्यूज़िक क्या हमारा जो पहला संगीत होता है, वो कहीं न कहीं हमारी माँ की लोरी होती है या फिर हमारे पापा कुछ गाते हो, वो होता है कहीं न कहीं।
जी, जी। जी, जी। जी। जी, जी।
तो मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मेरा भी वही था अ, कि मेरी मम्मा इतनी अच्छी सिंगर नहीं है या फिर बहुत अच्छा नहीं गाती, बट फिर भी मुझे उनकी ही आवाज़ से सुकून मिलता है। और मैं आज भी बहुत कोशिश करती हूँ अब जैसे मैं बचपन से ही अ, काफ़ी मतलब हॉस्टल्स में रहने लग गई थी, तो दूर दूर हो गया था। बट मुझे लगता है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं जब भी घर आती हूँ तो मैं मम्मा को यही बोलती हूँ, "मम्मा लोरी गा दो ना।" मेरे को सोना है। मतलब मैं आपकी गै सर पे ऐसे रख कर के सो सकती हूँ, क्योंकि तो वो जो सुकून मिलता है ना, मुझे लगता है वो कहीं पे चले जाओ, वो नहीं मिलता, कहीं पे नहीं मिलता। मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं अभी ना अ, काफ़ी साल के बाद अभी घर आई हुई हूँ अ, 6-7 सालों के बाद करीब, ऐसा कि मैं सोच मैंने सोचा कि चलो वर्क फ्रॉम होम लेकर के थोड़े दिन तक घर पे रहते हैं अभी अ, काफ़ी साल हो गए थे वक़्त बिताए। मैं अभी भी मैं लिटरली अभी म मैं कभी-कभी मम्मी के पास जाती हूँ और अभी मैं मुझे 3 दिन के बाद फिर से अ, अपने शहर जाना है वापस जहाँ मैं काम करती हूँ। और मैं अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि यार घर से दूर चले जाएँगे फिर वो जो माँ की लोरी या फिर माँ का घर का खाना कहीं न कहीं, वो सारी चीज़ें बड़ी याद में रहती हैं। तो हुँ, जी। तो मुझे लगता है कि गाने बहुत असर करते हैं कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी पे।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
मिस होंगी। जी। जी। जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी बताया कि आप बचपन से थोड़ा-सा हॉस्टल्स में रही हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो आपका म्यूज़िक टेस्ट है, वो आपको आपके घर से ज़्यादा मिला है या आपको लगता है बाहर वालों के साथ आप बहुत रही हैं तो आपको लगता है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है आपकी लाइफ़ में?
हुँ, जी।

अ, बिल्कुल। देखिए अगर वो बहुत छोटा है ना, तो मैं तो उसको अ, बहुत ख़राब-ख़राब गाने ऐसे नहीं सुनाना चाहूँगी कि भाई तुझे मतलब सब कुछ समझ में आ जाए अ, "तू अभी छोटा है, छोटा रह," बट हाँ, देखिए अ, बच्चे भी बड़े होते हैं धीरे-धीरे पर मुझे लगता है कि उनको आज़ादी रहनी चाहिए हर चीज़ की, जैसे हमें आज़ादी मिली है कहीं न कहीं अ, कि तुमको जो करना है करो, तुम्हें जिस तरीक़े के गाने प सुनने हैं सुनो, तुम्हें जो पहनना है पहनो, कहीं न कहीं हर चीज़ में आज़ादी मिले, तो मुझे लगता है कि हम भी अ, विरासत में उनको वही चीज़ देना चाहेंगे कहीं न कहीं कि आपको जो सुनना है आप सुनो, क्योंकि तकनीक के अनुसार देखिए हमारा जैसे समय चेंज आया है, जो हमें पे हमारे पेरेंट्स को पसंद होता है शायद हमें पसंद आया इसलिए हम सुनते हैं, बट मेबी अ, हमारी न नेक्स्ट जनरेशन को नहीं पसंद आते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते ना जो आजकल हमारी जनरेशन में भी होकर तुमको अपने पेरेंट्स की जनरेशन के सॉन्ग्स नहीं समझ में आते, नहीं स पसंद करते वो सुनना, तो म मुझे लगता है ये कहीं न कहीं इंसान की पर्सनल चॉइस होती है कि उनको सुनना पसंद है या नहीं पसंद है।
जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, जी। जी।